Non, alors, pour te dire, moi, je me suis, je pense, intéressé aux saisons par rapport au jardin, parce que je j'ai un jardin chez moi donc j'en fais beaucoup. Donc, par la force des choses, heu, j'ai cherché à savoir, heu, qu'est-ce qu'il fallait faire dans le jardin en chaque saison, printemps, automne, été, hiver. Et du coup, ça m'a un petit peu montré que, bah, chaque saison, il y avait des choses à faire, heu, notamment l'hiver, bah, tu vas dans ton jardin, heu, ramasser les feuilles, heu, tu vas enfin moi, par exemple, je vais arracher mes pieds de tomates de l'été, heu, à l'automne parce que, bah, les les tomates ont fini, donc je fais ça entre, heu, l'automne et l'hiver. Et alors, je vais pas forcément, heu, écouter des podcasts ou regarder des vidéos, je suis je suis quelqu'un qui est très observateur, heu, dans la vie, je dirais que je suis même, heu, contemplatif. Donc moi, j'aime beaucoup, heu, me promener et puis regarder, bah, comme je te disais les feuilles qui tombent, ou ou l'hiver, je vais regarder, heu, le la la neige, heu, peut-être, heu, les mmh, tu sais les cristaux qui se forment des fois avec le gel sur les arbres, ça fait comme des petites étoiles.
Ah! Mmh mh. Oui. D'accord. D'accord. Ah! Mmh mh. Oui oui, tout à fait, ouais.
Donc, tu vois, heu, chaque saison apporte vraiment énormément de de choses et nous, en tant qu'être humain heu, par exemple l'été, je vais être plus en mode, heu, pas repos comme l'hiver, parce que l'hiver, je vais être en mode un petit peu, bah, hibernation, comme, heu, comme les animaux et les plantes, finalement. Ah, je vais rester un petit peu ouais c'est ça je vais
Mmh mh. Oui, d'accord. Moins sortir, tu veux dire? Moins sortir, heu, je vais me faire moins de sortie de OK d'accord, rester plutôt chez s chez s chez toi au chaud?
ouais c'est ça, heu, je vais je vais, mmh, être, heu, près de la cheminée, je vais peut-être moins aller voir mes amis ou ou si on fait des repas, bah, ça va être, je sais pas moi, une raclette ou un truc, heu, très convivial, très chaleureux, alors qu'en été, ça va être plutôt un barbecue, heu, en plein air ou, heu, tu vas à l'océan, à la mer, tu tu vas à la piscine, tu vas te baigner. Donc, heu, tu tu fais pas du tout les mêmes activités, en fait, sur, heu, chaque saison et et je trouve que c'est c'est hyper intéressant parce que ça évite de t'enfourmer de t'enfermer dans une routine, heu, sur l'année. Ça casse un petit peu, parfois on on se sent
D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui, oui c'est ça. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai que les saisons, heu, influent sur nos activités, sur notre routine, on l'adapte selon les les saisons et c'est ça permet, heu, comme tu le dis de casser la la monotonie. Est-ce qu'avant d'avoir ce recul-là, avant d'être, heu, vraiment très observateur et très sensible aux changements météo et aux changements de saison, est-ce qu'avant ça t'impactait comme, heu, beaucoup de personnes? C'est-à-dire que l'hiver c'était un petit peu la période, heu, difficile, peu de luminosité, il fait froid et tu étais pressé de l'été ou tu as toujours été comment dire, heu, apprécié ce cycle de changement et cetera? Ou c'est avec le temps que c'est que c'est venu, d'apprécier l'hiver comme il se devait q en acceptant que ça faisait partie d'un cycle tout simplement?